Tamam. Peki, eee, ımm, şeyi sormak istiyorum. Böyle, evde nasıl bir, ııı, t tasarımınız var genelde? He, böyle, her şeyde sade misiniz? Mesela, eee, renklerde daha, böyle, işte, cafcaflı değil de daha, böyle, işte, dikkat çekmeyen tonlar mı seçiyorsunuz? Ya da, böyle, emm, işte, kanepenin üzerinde çokça fazla yastık yerine tek 1 yastık mı bulunuyor? Yani, orada da sadeleşmeniz, eee, söz konusu mu? Onu merak ediyorum.
Hı hı. I hı. Heh, evet. He he. Ben, eee, gözümü çok yoran şeyleri istemiyorum. Tamam, çok fazla eşya alıyorum ama he dolapta olurdu, yani, bunlar. Ben, böyle, açıkta bir şey istemiyorum. Bir de bizim, eee, mutfak, eee, açık mutfak, salonda, yani, benim o tezgâhta hiçbir şey olmayacak. Eee, gözümü yormayacak. Eee, mesela sade renkler, pastel tonlarında, eee, bej renkler, eee, işte, o anlattığın örnekteki gibi. Bir koltuğun üstünde bir sürü yastık mesela hepsi rengârenk falan. Ay! bana fenalık geldi düşün, gözümün önüne geldiğinde. Tek, eee, 1 yastık, bir yerde, 1 yastık, bir yerde; 2 yastık mesela maksimum. Emm, hani, böyle, renk uyumu önemli tabii ki, eee, pastel tonlarında yine. Eee, hani, gözümü yormayacak şeyler, hani, çocuklara da, böyle, zaten çok karışık, eee, olduğu zaman, eee, hem enerjilerini çok yükseltiyor. Yani, böyle, biraz ışık da aslında bu noktada, böyle, biraz da gün ışığını kullanmaya çalışıyoruz.
Güzel. Hımm. Doğru. Hı hı. Bir de azla yetinmeyi de hem öğrenmiş oluyor galiba çocuklar, değil mi onu kastediyorsun? Hem de, böyle, gerçekten, eee, s sade bir hayatları olunca da, hani, çok fazla, ııı, şeye, böyle, eee, ihtiyaç duymayacaklarını hissettikleri bir, eee, yaşam tarzı benimsiyorlar kendilerine.
Evet. Hı hı. Evet. Ya, kesinlikle bunu öğretebilmişim. Mesela bende şey vardı önceden, eee, bir ürünü çok, eee, sevdim ve kullandım. A, bunun ben başka rengini de alayım falan ama ihtiyacım yok niye alıyorsun başka rengini ve ben bunu çocuğumda gördüm. Mesela, eee, bir atıyorum şu anda bir Barbie evi var, eee, o Barbie evini çok güzel kullanıyor. Eee, "A, baksana, işte, eee, Gabby diye bir çizgi film mi var? Eee, Gabby'nin de bir Barbie evi üretilmiş. Ya, bundan da mı alsak acaba?" dedim. Dedi ki bana: "Anne, benim Barbie evim var ya. 2'nci bir Barbie evine ihtiyacım yok." Aaa, dedim ki: "Ne kadar güzel." Eee, çocuğumu, eee, bu şekilde yapmak istiyordum zaten ben bu bilinçle.
Iıı, çok güzel. Evet, bu bilince sahip, yani, daha şimdiden. Harika. Hı hı. Zaten çok fazlasını da verince, hani, bir süre sonra, eee, kıymeti de olmuyor. Yani, çünkü zaten ne kadar çok, eee, eee, oyuncağa sahip olursa olsun hep daha fazlası bir yerlerde olacak. Dolayısıyla, hani, onun limitini de bilmesi kendi, eee, iyiliği için, eee, diyorsun sanırım çok güzel. Eee, peki, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Eee, gerçekten bana bunun inceliklerini anlattığın için teşekkür ederim sana.
Aynen, o yüz A, çok doğru! Hı hı. Kesinlikle. Evet, evet.